Pues, eh, no podría yo definir que hubo un momento específico, fue un choque de trenes y y, eh, en ese en ese choque de trenes hubo, te digo, varios, eh eh
Okey, pues cuéntame ese choque. <chuckles>
momentos de de sanar y de y de volver a armar, etcétera, ¿no? Entonces, este, no hay un momento específico, fue un aprendizaje que tuvimos que llevar juntos. Te digo, la deconstrucción es algo que que no puede hacerse de la noche a la mañana o que no es situación de un evento específico, ¿no? Entonces, fue intento y error y aprendizaje y y reintentarlo, este, y eso, pues paulatinamente me fue llevando a donde ellas, eh, entendían o querían que yo estuviera y a donde yo entendí que era lo justo, ¿no? Decir, oigan, ¿saben qué? Eh, este, las palabras más difíciles que que yo he podido decir: "Me equivoqué, eh, lo siento".
Que bonito. Entiendo. Ay, ¿y si las aprendiste? O sea, sí sí, fue una equi o sea, porque fíjate, es un un "me equivoqué", pero sentirlo, ¿no? O sea, ¿sí llegaste a ese punto? ¿En qué forma tú? Ahora sí que tú pediste perdón o empezaste a pedir una disculpa, un perdón.
<chuckles> Claro. Sí, pues ya supe que que no tenía por qué justificar mis acciones, simplemente, pues, es parte de mi humanidad, ¿no? Y de mi y de mi ser persona, y y decir de: "Eso es lo más difícil, no, me equivoqué, lo siento, no debí haber hecho esto y sé que, pues, le lastimé y, pues, voy a procurar ya no repetir eso que hice, este, por el bien de todos", ¿no?
Claro. ¿Y cómo te sentiste la primera vez? Porque siempre hay una primera vez, definitivamente. ¿Cómo te sentiste la primera vez que, pues, que aceptaste que, pues, era tu error? ¿Cómo sentiste? ¿Cuál fue tu emoción?
Este, pues me sentí fue una ambivalencia porque me sentí, por un lado, humillado, este, tengo que tengo que decirlo, era algo inédito para mí y, por otro lado, liberado, porque dije: "Pues sí, o sea, este, es algo que que sucede y que no no tengo por qué estarlo cargando, ocultando y echándole tierra para que nadie lo vea". Entonces, este, fue a la vez humillante, pero también liberador, entonces fue un crecimiento, digamos que importante en mi proceso de ser persona.
<chuckles> Oh, ya. Sí, sí se vale.